آآ بُصي آه يعني أنا ب باحب المزيكا أوي اوي اوي ف فحاسة إن أنا عايزة أكون بالعب آلة تانية، و آآ، آه بُصي هو أنا باميل للإيقاع يعني باميل للآلات الإيقاعية أكتر حاجة باحب آلات النفخ جدًا.
إمم. حلو شبه إيه؟ إمم. آه.
بس <chuckles> بس باحسها صعبة أوي بصراحة، يعني بجد باحسها آه طبعًا، طبعًا، طبعًا صعبة جدًا آلات النفخ، ومحتاجة تركيز مع إنها بتخرج برضه stress وضغط عالي أوي، بس هي آه، آه بس هي آلات حقيقي صعبة. ف فأنا ال أنا بالنسبة لي النفخ وال والإيقاع هو دول أكتر حاجات باحبها، ف فحاسة إن أنا عايزة أتعلم حاجة إيقاع تاني يعني غير الطبلة.
عشان النَفَس يعني يتقطع وكده والَّا ح إمم إمم. بجد! إمم. إمم. إمم. طب وأنتِ بقى وصلتِ لنقطة معينة، ولو وصلتِ ليها مثلًا أنتِ هتحبي ساعتها إنك تعمليها وسط ناس، والَّا تيجي برضه تختاري إنك تلعبيها لوحدِك شبه مثلًا الطبلة الشرقي وكده؟
آآ بُصي هو أنا أصلًا الطبلة الشرقي دي لما اتعلمتها، آآ بعد تقريبًا 3 أسابيع من الcourse كان ال ال ال الحد اللي بيمرنّي، لقيته جاي إحنا عندنا حفلة on stage آآ آه لوفد آآ بولندي، كمان مش مصريين يعني، وإن إحنا هنبقى بنلعب قدامهم، فأنا طبعًا اللي هو اتخضيت جدًا واللي هو في في إيه آآ، اللي هو في إيه! أنا جاية اهزر يعني أنتم أخدتوا الموضوع جد ليه ف فالمهم يعني كنا المفروض هنتمرن أسبوعين وبعد الأسبوعين دول ال هنطلع بقى on stage، أنا كان بالنسبة لي أنا أصلًا لسه بادئة بقى لي 3 أسابيع وأنت هتمرنّي أسبوعين بس ف فلما كنت on stage بقى لأ كان الموضوع بجد مخيف يعني ب ب بتلعبي قدام تقريبًا يعني 400 نفر آآ الموضوع كان غ آه الموضوع كان موتّر أوي.
إمم. أيوه. إمم. أوه! حلو. إمم اتوترتِ. إمم. إمم أيوه. إمم أيوه. يا لهوي! طب طب أنتِ اتعاملتِ معاه إزاي اتعاملتِ معاه إزاي يعني لما حسيتِ كده بتوتر وإن أنتِ أول مرّة إنك هتلعبي ولمّا هتيجي تلعبي هتلعبي وسط ناس كتير أوي، فحسيتِ بإيه يعني وإزاي طلعتِ من التوتر ده؟